Oye, ¿a ti qué prenda te define mejor y por qué piensas que que te define?
Bueno, yo creo que, el definitivamente sería, en cuestión de prendas, la playera, las playeras creo que me definen muy bien porque soy muy fan de de las playeras en realidad, eh, me gusta mucho como que usarlas en el día a día y creo que, pues creo que sí, es la prenda que que más me gusta.
Okey. ¿Y tú usas, por ejemplo, camisas tipo polo o de de qué tipo de playeras eh ah, te estás refiriendo?
Híjole, pues yo creo que serían, este, playeras básicas, lo que se conoce como playera básica, como de de corte recto, ¿no? De cuello redondo, las normales. Entonces, eh, ese tipo de playeras me me gustan, digo, preferentemente que tengan algún estampado o algo relacionado con con otras cosas que me gusten como, pues, tal vez bandas de música, este, tal vez, este, pues máscaras de luchadores o de alguna facción, con ese tipo de estampados creo que son mis favoritas.
Ah, okey, sí. Sí, sí, sí. Okey. Ah, okey, creo que ya entendí. ¿Tú te refieres a a a no a una playera en especifico en específico, verdad? Sino que a varias, pero que sean, como que sigan el mismo diseño.
Exactamente, sí, en cuanto a prenda, definitivamente, o sea, la la prenda como tal sería la la playera, ya igual, este, entre playeras, pues, seguramente estará mi mi favorita de de todas las que tengo, pero sí, en cuanto a prenda, sería la la playera en general.
¿Y cómo fue que llegaste a decir: "Esta playera es la que me define, y ya son voy a comprar de puras de estas de aquí en adelante?".
Uy, bueno, fue cuando yo iba en la secundaria. Me acuerdo que en el lugar donde vivía hacían como que ferias en distintas épocas del año. Hacían feria en la fiesta de del pueblo, hacían feria en en Día de Muertos, hacían feria en Día de Reyes. Entonces, eh, en ese momento de de Día de Reyes, em, me acuerdo que mi papá me me llevó originalmente íbamos a ir a comprar como que una máscara como con cuernos, que estaba muy padre, pero ya cuando llegamos ya no estaba. Entonces, me dijo: "Pues, si quieres, te compro una playera". Ese puesto era puras playeras, y cosas de de rock, y de metal. Entonces, em, en ese momento, eh, yo escogí 1, y como empecé a ver todos los estampados, la verdad es que hubieron muchas que me que me llamaron la atención. Luego usé esa playera, y la verdad es que era bastante cómoda también, y dije: "Bueno, voy a empezar a a a juntar mi dinero, y me voy a comprar ahora cada que que venga la feria, voy a ir y me voy a comprar una playera de de este tipo, pero de otra banda".
Okey. Bien, perfecto, entonces para ti empezó como que fue como que algo, un regalo que te dio tu papá hacia para ti, y después tú dijiste: "Oye, pues esta esta playera está muy muy a gusto, y aparte me gusta el estampado que tiene, que es de una banda, entonces, pues voy a usar más de estas de aquí en adelante".
Exactamente, sí, a partir de ahí fue cuando cuando ya todo tomó como que ese sentido y, pues, también, eh, de ese momento cuando yo vi que que había, pues, playeras de bandas que me gustaban, dije: "Ah, pues, si hay playeras de bandas también seguramente habrá playeras de de luchadores". Y pues también empecé a buscar playeras de de mis luchadores favoritos.
Okey, okey, qué bueno. Oye, te me da curiosidad, en tu clóset, además de de playeras, ¿tienes algún otro tipo de prendas?
<chuckles> Sí, claro, eh, ten pues tengo el jeans, que es lo que lo que más uso, tengo, em, pues, chamarras, sudaderas, suéteres, eh, también, pues, eh, pues, la ropa interior, ¿no? Eh, no puede faltar, em, y un traje, un traje no suelo usar mucho, este, ropa de de etiqueta o de vestir, pero también tengo un traje por para cuando se necesite.
Claro. No, sí, claro. Ey, por si se casan, un algún amigo, ¿no?
Ey, <laughs> sí, exactamente.
<giggles> <chuckles> Oye, y, eh, hablando de eso de tu clóset, ¿qué porcentaje de tu clóset dirías que son puras playeras?
Uy, yo creo que como un 40%, sí.
Sí es bastante.
Sí, sí lo es, este, digo afortunadamente, ¿no? He tenido la la posibilidad y, mm, pues, son, ¿cómo decirlo? Son más costeables, creo, hasta cierto punto. Bueno, algunas, algunas son más costeables que que otro tipo de prendas, como como una chamarra o o un pantalón. Pero, este, sí hay otras que son más más caras.
Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque luego hay esas tiendas como, bueno, aquí yo conozco, en mi ciudad yo conozco algún una tienda que se llama Óptima, que vende playeras, que te te vende paquetes de playeras de que, ah, blancas, rosas, rojas, de diferentes colores, que ya vienen como que que su paquete de 4 y, pues, la verdad, yo pienso que si ese tipo de prendas, sí pueden ser mucho más económicas que, por ejemplo, alguna Polo que te puedas encontrar en alguna tienda de ropa.
Sí, exactamente, y, pues, e en ese sentido también las las playeras polo a mí no no me gustan, como que siento que no van tanto con con mi estilo porque, pues, la tela es diferente. Yo soy muy fan de las playeras de de algodón, este, la parte de que vaya abotonada, pues, tampoco me me convence del todo, pero, pues, sí, sí también, eh, hay de esas, ¿no?
Sí. Okey, entonces, por lo que acabas de decir, me me doy cuenta que que tú quieres sentir como que la la mayor comodidad y aparte la mayor libertad posible, ¿verdad?
Exactamente, sí, definitivamente, este, creo que aplica bien la la mm, ¿cómo decirlo? E e ese dicho que que menciona mucho mi mamá, que es, este,: "De la moda lo que acomoda". Entonces, eh, pues, sí, sí, priorizo la comod la comodidad, pero sin que eso signifique, este, pues a lo mejor lucir mal, ¿no? O, eh, o, lucir, este
Oh, okey. Es un buen dicho.
¿cómo decirlo?, lucir sucio, desalineado, este, así.
Sí, sí, sí. Okey, oye, ¿y tú crees que el usar ca eh, ese tipo de de playeras, eh, de alguna manera te te recuerda como que tu papá? Porque, te fue la primera vez que cuando te compró tu playera y todo eso, ¿no será que cuando las usas como que sientes, o o, te trae como que algún recuerdo de de esa primera vez que tu papá te compró una playera?
Yo creo que, mm, pues hasta cierto punto hasta cierto punto, porque ya me gustaba bastante la parte de de las playeras. Entonces creo que sí me me ayudó, creo que más bien fue quien quien me dio el el impulso, pero, em, pues, de forma general no no me recuerda tanto a a a mi papá. Creo que hay otras cosas que me recuerdan más a él, y las playeras, pues, me me recuerdan más a al lugar. Pero sí hay hay una en particular que sí me recuerda a mi papá, que es precisamente esa que que mencionas que fue la primera que me compró, pero de ahí en fuera sí, este, no.
Okey. Oye, me me da curiosidad. Tú, cuando cuando sales, obviamente no, hay veces que uno dice: "Okey, s me voy a poner algo nuevo y así". ¿Cómo como es que reaccionan tus amigos, o, tus conocidos cuando llegas con algo que no es una playera?
Uy. Oye, esa es buena. La verdad es que no sé cuántas veces me han visto sin algo que no sea una playera, em. Pues yo creo que solo cuando he he usado traje, este, es como, órale, ¿no? Este, te bañaste o cosas así, lo lo normal como que haciendo, este, bromas.
La típica burla.
Exactamente, pero pero sí es muy raro que me vean sin sin utilizar alguna playera o utilizando otra prenda en en su lugar.
Okey, entonces, para ti es muy normal, o casi un hábito, un hábito, mejor dicho, eh, para ti el salir con con playeras, ya que ya que, pues, es lo que a ti te gusta y con lo que te sientes cómodo y es muy raro verte con otra cosa, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que sí, em, pues no recuerdo desde pues yo creo que, bueno, no, sí, como desde los 6, 7 años empecé a utilizar, este, ya pura playera, y se me quedó, se me quedó. La verdad es que es muy cómoda y, afortunadamente, no no he tenido que cambiar ese look.
Okey. Oye, ¿y no has intentado como que cambiarlo o experimentar con nuevas prendas que tú hagas? Y, por eje está la situación esta de donde está l estás en la tienda, ¿no?, y a la izquierda están las playeras, y a la derecha está otro tipo de de de prendas de vestir, ¿no?, y y, pues, nunca has pensado: "¿Mm, y si me compro una nueva, nue una nueva camisa o algo nuevo para para experimentar?" ¿O simplemente dices: "No, la la típica playera, nada le falla?".
<chuckles> Pues algunas veces me la me lo he cuestionado. Sí, uh, llegué a usar, por ejemplo, lo que se conoce como, bueno, al menos en el centro de México le llamamos polo, pero no es una playera tipo polo, sino que es, este, ¿cómo decirlo?, como una playera más gruesa, pero de manga larga y con cuello tipo tortuga, entonces, a eso le le llamamos polo y se sí he llegado a usar de de esos, me gustan mucho también, pero solo cuando cuando sí hace hace frío, porque en calor es muy incómodo.
Okey. Oh. Okey, sí, me imagino, porque es una tela gruesa, dijiste, y luego con cuello de tortuga, eso eso sí debe ser como que para solo para el frío. Y y te quiero hacer una pregunta, eh, ¿tú te ves dentro de de no sé, 10, 15 años siguiendo con este estilo de de usar playeras o piensas como que algún día me voy a hartar, pero pues, ahorita no?
Hiji No, yo creo que sí, ya, la verdad es que creo que las playeras llegaron para para quedarse en mi vida, y tengo muchísimas. Entonces, seguramente en los próximos años voy a comprar más todavía, y y seguramente me me van a durar para todavía otros años más. Entonces, sí veo difícil el dejar de de utilizar playeras, yo creo que hasta hasta el último día voy a utilizar playeras. Quizás si por algún empleo, por ejemplo, me piden, este, pues ropa más formal, eh, tal vez sea sólo por eso, pero seguramente, llegando a mi casa, me me quitaría esa ropa y me pondría una playera.
Okey. Okey. Ey, no llegas del trabajo, ¿no? Y te es como si te estuvieras quitando un unas cadenas, ¿no? ¡No soy libre, al fin!
Anda, sí, así, algo así, definitivamente sería así.
Okey, entonces a tus a tus 80 años, por así decirlo, ¿te tú te ves usando una una playera así en-en tu casa?
Pues no sé si llegue a los 80 pero si llego, definitivamente, estaré usando playera de de de alguna banda seguramente, yo creo la la mantendré, sí.
Okey. Oye, ¿verdad que a estos de las playi de las playeras se les da mucho el hecho de que como algunas son muy planas, así que no tienen ningún estampado ni nada, se es fácil ponerle estampados? ¿Tú usas alguna que sea que tengan estampados o solamente son lisas?
Pues me gustan, las playeras que son lisas, pero, mm, tengo más de estampado, precisamente, como como lo mencionas, me gusta mucho que tengan estampados, pero estampados como de de de calidad, o sea, que que los hagan bien, porque hay algunas playeras que las lavas y se le quita luego luego. Entonces, em, procuro, procuro que sean estampados, pues buenos.
Okey. Okey, oye, ¿y nunca te te ha dado así como que por comprar una camisa una playera, perdón, así lisa? Y decir: "Oh, pues, he he visto que aquí hacen estampados, voy a voy a mandar a hacerle ese estampado de de esta imagen", ya ves que algún meme, o o al aso algo así, pues, de, por ejemplo, las calacas chidas, eh: "Ah, le voy a poner una calaca chida a esta a esta camisa".
<chuckles> Pues sí, lo he pensado, em, pero no lo he hecho. Yo de de niño sí lo hacía mucho, eh, con con mi papá íbamos precisamente a una imprenta y ahí mismo, este, e el señor ya nos conocía y nos nos poníamos a platicar, no, como de que s qué qué te gustaría ahora de de una playera, ¿no? Y ya él nos mostraba que había distintos materiales, y que sí de brillitos, o, que si algún material que se reflejaba con el sol. Entonces, de niño sí solía ir, y me acuerdo que me compró mi papá una playera del Santo, del de la máscara del Santo, otra de la máscara de Rey Misterio, otra de como de de Punisher, del castigador, así, de esas.
Órale. Órale. Y ahora de adulto, ¿tú crees que que es algo que sí harías, o, que simplemente dirías como que: "Mm, como que ya no", pero pero que que es algo que tú que tú sigues queriendo, o o, no?
Chance, mm, pues, si hubiera una imagen así que me que me llamara mucho la atención y de la que no hubiese playera, eh, probablemente sí sí iría a a que me la estampara, ¿no? Ah, de que llevar el el diseño, y decirle: "Oiga, este, puede ponerle este diseño a a mi playera", pero creo que ya es poco común que no haya diseños de de algo, pero sí, si hubiese uno muy bueno y del que no hubiese playera definitivamente iría a una imprenta a que me me imprimieran una playera con ese diseño.
Okey. Okey, qué bueno, qué bueno que sí que sí te gusta eso como que demostrar tu algo que dices: "Oye, esto me gusta, lo quiero tener en mi en mi camisa".
Sí, sí, definitivamente.
Oye, pues, la verdad, estuvo muy buena la plática, me la pasé bastante bien, qué bueno que que sigas usando las prendas que que te gustan y con las que te sientas cómodo, sin importar lo que te diga la gente.
No, pues, la verdad es que para mí fue un verdadero gusto el poder platicar sobre sobre las playeras que me gustan tanto, y, pues, muchas gracias por por la atención. Que estés bien.